Oke, ini mungkin sebelum merayakan, <chuckles> mending apa ya, eee, apa namanya, saya bahas ini, konsistensi dulu kali ya, Mbak, ya, motivasi juga ya, gitu kan. Tadi kan saya sempet bahas, eee, singgung dikit nih soal sehat gitu kan, soal cukup, gitu, nah, yang namanya cukup itu kan tiap orang beda-beda ya, Mbak, ya, ada mungkin cukupnya mungkin cukupnya Mbak adalah, "Oh aku mau gym sampai bikin lemak" eh, bukan bikin lemak ya, "kayak bikin otot yang, apa, gede," gitu kan, "di di perut," atau di mana gitu kan. Mungkin cukup untukku adalah ya aku pengen ngurangin berat badan 5 kilogram aja. Nah, itu kan beda-beda ya, Mbak, ya. Jadi, apa ya, motivasi di sini tuh penting banget gitu loh. Motivasi tuh sebagai acuan supaya kita tuh bisa ngejar target itu sesuai dengan apa yang jadi rencana kita, gitu kan. Nah, terus ketika, eee, motivasi itu berhasil dan target kita tercapai, otomatis kan apa ya, kita seneng ya, nah, kad ad kadang-kadang nih ya, ada kalanya ketika kita seneng, kita tuh jatuhnya malah terlena, gitu kan. Kayak misal nih, misal aku udah udah menyentuh target ini, udah, aku udah turun 5 kilogram minggu ini, jadi, eee, karena targetku udah tercapai, aku mau balik lagi nih, aku mau makan sushi, aku mau makan ramen, aku mau apa ya istilahnya, mau beli makanan-makanan, jajan-jajan, kesukaanku deh, karena kan kemarin ketika pada prosesnya aku nggak makan itu sama sekali. Nah, konsep-konsep seperti itu yang banyak beredar di masyarakat, Mbak, kalau menurut aku. Jadi untuk menjaga konsistensi dan juga merayakan ya, mungkin kita jadikan satu aja, karena kalau merayakan aja takutnya entar malah apa namanya, langsung beli boba gitu kan, dari turun 5 kilogram, naik lagi 8 kilogram, gitu kan. <chuckles> Itu. Jadi motivasi tuh nggak boleh hilang, dan juga kalau bisa motivasi itu bertambah gitu loh, supaya, eee, kita tidak terlena terhadap hasil. Itu sih, Mbak.
Mhm. Boleh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Iya. Mhm mhm. Iya, betul. Heeh heeh. Heeh. Oh, oke, aku juga mau nambahin sih, sesuatu yang bisa memotivasi aku adalah ketika sebenarnya kita udah bisa melihat perubahan itu di dad di dalam, eee, di tubuh kita, gitu kan. Misal, eee, mungkin kalau target aku, aku bisa aku pengen punya abs, gitu kan, terus kalo udah keliatan nih abs-nya, oh, itu memotivasi banget sebenernya ya, gitu. Terus, eee, <tsk> tapi untuk bisa, mmm, menjaga semangat itu untuk eee, menjaga konsistensi itu tuh dan semangat untuk bisa terus, eee, latihan itu yang, eee, sebenarnya kadang-kadang juga, eee, bikin apa ya, mmm, <tsk> bik agak susah gitu buat menjaga menjaga konsistensi itu. Tapi kalau sebenarnya yang bikin bikin memotivasi adalah ketika kita udah
Mhm. Gimana? Heeh. Iya. Mhm. Oke. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Iya. Mhm mhm. Mhm, iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Oke. Heeh. Iya. Mhm.